Eu sempre fui muito fã de de comer, eh, coisas com banana, né. Inclusive tinha
Ah, frutas e algum doce ali misturado, né.
Eh, inclusive, tinha um bombom, né, da da Garoto, o Caribe. E tem ainda, né, até hoje.
Ou.
É o o o meu preferido, né. E aí eu sempre gostei muito dessa combinação, né, de banana com chocolate e tudo. E lá em Minas, eles não fazem o Banoffee com com chocolate, eles fazem o Banoffee a aonde vai o chocolate eles passa doce de leite caseiro, né.
Uhum. Entendo, entendo. Nossa, que delícia que deve ficar isso, né. Até porque também eles fazem para ficar uma combinação, deve que não é tão enjoativo, né.

Nossa, que legal. Era um lugar característico?
É. Olha, eu lembro até hoje que ela falou, né: "Olha, esse é o queijo, é o queijo gorgonzola de Poços de Caldas, ele tem, assim, né, um gosto um pouco amargo no início, mas vocês vão notar que que ele é viciante". Aí eu falei: "Nossa, um p pouco amargo e viciante, não não faz muito sentido, né?" <laughs>
Uhum. É. <laughs> Porque o amargo é as pessoas normalmente já rejeitam, né?
É, geralmente sim, assim, minha cabeça já rejeitou. Eu falei: "Ai, s só quero ver". E olha, esse foi o melhor queijo que eu já provei na vida, tá? É um queijo, assim, que realmente ele ele parece que vai amargar na boca, mas ele não amarga. E ele parece, assim, que que pede para você <chuckles> cortar mais um pedaço, sabe?
Hã. <laughs> É aquele viciante de: "Ah, pra sentir mais formal de novo vai ter que ser outra vez, mais um pedaço".
É. Foi, foi. E daí, esse foi o melhor queijo, né. E aí meu pai não gostou muito, só que eu falei assim: "Ó, pai, eu quero um esse queijo". E daí ele continuou provando, mas eu já estava enjoado já. E eu sou assim, né.
Tá. Seu pai andava com o estômago ali, ele queria era aquilo mesmo.
É, ele, ixi, cada pedacinho de quei
<laughs> Ah, mas viagem gastronômica boa é assim, né, você tem que estar com muita fome, disposta a comer.
Uhum. Ele é assim, meu pai, <chuckles> sempre falava eh, tu você falou tudo agora. Sempre muita fome, ele, eh, tudo que fosse de graça, ele falava: "Ó, paguei o a entrada dos bilhetes, agora tudo que for de graça aqui, eu eu aceito, até injeção na testa." <laughs>
Ah. <laughs> Que legal! É porque, assim, Minas, ele é conhecido, muito conhecido pela gastronomia, né. Então, realmente, é algo que quem vai, vai ter que ficar esperando, né? Me admira você não ter falado ainda de polenta ou o feijão tropeiro típico deles.
Sério. E aí Uhum.